आपको क्या लगता है कि आपके अनुभव में शह शहर में अकेलापन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है?
देखिए, एक तो जैसे देखिए शहर होता है तो सबके लिए बिल्कुल एकदम नई जगह होती है, कोई अगर दूसरी जगह से आ रहा है तो वहाँ पर ना उसके लिए देखिए अकेलापन ना दोस्ती की वज़ह से आता है। क्यों देखिए वो नए लोगों को देखिए जानता नहीं है इतनी जल्दी और जो अ, नए-नए लोगों को जानने में देखिए थोड़ा-सा समय भी लगता है। और अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के अगर इंसान हो, अगर अंदर ही अंदर आप रहते हो तो फिर तो आपके लिए बहुत सारी ना मुश्किलें आने वाली है। क्योंकि गाँव में तो क्या होता है कि, गाँव में तो लोग जो है एक-दूसरे को जानते हैं, मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, पर शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहर में तो देखिए आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है और अगर आपके पड़ोसी भी है ना, वो भी आपसे देखिए बातचीत नहीं करेंगे बिल्कुल, आपको जो है अकेला वो खुद अकेला ही रहना पसंद करते हैं बिल्कुल। शहर में ना वही है कि लोग बस चाहते नहीं है, कि फालतू की जो इधर-उधर से ना आपको टेंशन बढ़े। बस आप अपना काम करते रहें बस उसी में दिन ख़त्म हो जाए। ह
जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हाँ, जी। जी, जी, जी, जी। अच्छा। ये तो आपने काफ़ी गंभीर समस्या एक बताई मुझे और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये सही है। तो अ, क्या आपको ये नहीं लगता कि बड़े शहर में ज़्यादा व्यस्त होने के कारण लोग अकेला और महसूस करते हैं?
हाँ, देखिए करते हैं जैसे कई लोग होते हैं तो 9 टू 5 देखिए वो जॉब करते हैं, तो घर पहुँचते-पहुँचते उनको 7-8 बज जाते हैं और फिर जो है खाना-खाना बना के देखिए 9 बज जाएँगे या 10 बज जाएँगे। फिर उनके पास देखिए कुछ समय ही नहीं रहता कि, लोगों से वो बातचीत करें या क्या कुछ करें। ऐसे में देखिए इसी कारण से ना शहरों में ज़्यादा अकेलापन बढ़ा है कि, कि जो लोग है ना वो देखिए नौकरी से देखिए इतना उसी में व्यस्त हो पा रहे हैं और उस और लोगों से ना मिलने के लिए अकेलापन दूर करने के लिए तो देखिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा या कुछ और जो ज़रिए होते हैं ना जैसे खेल कूद हो गया या ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई, वो सब आपको करनी पड़ेगी तभी आपका अकेलापन जो है ना दूर हो सकता है। तो वो थोड़ा-सा देखिए शहरों में मुश्किल हो जाता है, ना यहाँ कोई ग्राउंड होता है, ना कोई ऐसी चीज़ें होती है जो जिसमें जो है लोग मिलकर कुछ कर पाएँ, मतलब कम चीज़ें होती हैं मतलब रहती तो है वैसे, पर वो भी लोगों के लिए थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाता है अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जी। जी, जी, जी। छा हाँ, हाँ। तो आपके लिए आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आप करते हैं, इस अकेलेपन से निपटने के लिए?
हुँ। देखिए मैं तो देखिए कई जो कम्युनिटीज़ होती है ना ग जैसे कुछ भी क्लब्स होते हैं जैसे योगा क्लब हो गया या संगीत का क्लब हो गया या डांस क्लब हो गया, तो मतलब उन से ना देखिए मैं ऐसे ही ना पहले जाके पता करता हूँ, कि वहाँ पर क्या-क्या है? मतलब खुद कुछ नहीं करता उसमें जाके बस वहाँ के लोगों से ना बातचीत करके आ जाता हूँ कि इसमें अच्छा क्या-क्या फायदा है, ऐसा क्या-क्या है? तो उससे ना एक एक ना एक तो देखिए दोस्त बन ही जाता है फिर उसी के साथ जो है कोई पार्क हो गया, वहाँ घूम लिए उसके आगे कनेक्शन होते हैं, उसके थ्रू ऐसे कनेक्शन बना-बना के जो है आगे न जो है ना अक़ेलापन को दूर किया जाता है। और अब तो देखिए शहरों में तो अक़ेलापन दूर करने के लिए आपके पास काफ़ी ऐप्स भी आ चुके हैं, मोबाइल ऐप्स। जैसे बम्बल हो गया, हिंज हो गया, <chuckles> तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अकेलापन दूर करने के लिए। अब तो सोशल मीडिया है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ, ये तो आपने कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे सुझाव दिए। तो अ, आपने जैसे बम्बल का नाम लिया है, हिंज का नाम लिया है ना, ये तो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी ही का देन है, है ना? तो आपको क्या लगता है कि ये टेक्नोलॉजी के वजह से अकेलापन बढ़ रहा है, या घट रहा है?
<chuckles> बिल्कुल। <chuckles> देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से ही, देखिए, अकेलापन ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग जो है देखिए, कि अगर उनको एक अगर एक इंसान भी मिल जाए बातचीत करने वाला, तो उसी के साथ वो दिन भर देखिए वहीं अपना दिन ख़त्म कर देते हैं, बातचीत में। ना वो घर से बाहर निकलते या ना कुछ करते हैं। कई लोगों को देखिए गेमिंग की लत लग जाती है, मेरे कुछ मित्र हैं, तो वो दिन भर बस गेम ही खेलते रहते हैं, खाना भी नहीं खाते कई बार तो प्रॉपर से, टाइम से, ढंग से। तो उसके चलते ना बहुत अ, समस्या वो होती है, और और उसी वजह से ना, उनमें देखिए अकेलापन ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जब देखिए कोई इंसान जो है, दिन भर गेम ही खेलता रहेगा, तो जब वो कुछ न कुछ देखिए उसको रियलाइज़ होगा उस चीज़ से वो बोर होकर बाहर तो आएगा, फिर उसको ज़रूरत एक पड़ेगी कि यार कोई तो होता है, जिससे मैं बातचीत करूँ ऐसा-वैसा। तो फिर आपके पास कोई नहीं होता, तो इस कारण से देखिए अकेलापन ज़्यादा बढ़ रहा है शहर में।
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। सही कहा। बिल्कुल। हाँ, कहीं न कहीं दोनों पहलू हो सकते हैं जो व्यक्ति किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर रहा, है ना? तो अ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस हुआ किया है कि भीड़ में रहते हुए भी आपको अकेलापन-सा महसूस हो रहा है?
देखिए हाँ, ऐसा ना कई बार कॉलेज के टाइम होता था, मित्रों के बीच में रह के भी ना ऐसा लगता था कि इनके साथ तो बैठे हैं, पर फिर भी एक अकेलापन सा हो रहा है क्योंकि कई बार होता है ना कि अ, होड़ में लगे होते हैं सब के सब लोग कि हमें आगे निकलना है एक-दूसरे से। तो जब एक से एक-दूसरे को जब ना कुचलने की कोशिश कर रहे हो, तब ऐसा ज़्यादा जो है अकेलापन महसूस होता है, वरना अगर आप मौज-मस्ती वाले हैं तो फिर तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे बीत गया है आपका। क्योंकि अ, अकेलापन तो देखिए आपको वैसे करना दूर ही करना चाहिए। आप लोगों से मिलिए फिर क्योंकि देखिए बिना टीमवर्क के तो आपको कुछ काम हो ही नहीं सकता चाहे आप किसी भी फील्ड में जाए या कुछ भी करें। आपको जो है ना अपना अकेलापन दूर तो देखिए करना पड़ेगा ही, चाहे आप कहीं भी रहो, तो उसके लिए देखिए अ, वरना आपको देखिए तनाव हो जाता है, ओवरथिंकिंग आप ज़्यादा करते हो, अगर अकेले रहोगे ज़्यादा। वैसे सोच आप जा सकते हो पर अच्छे इसमें देखिए सोच आप करते ही नहीं हो कि ये बात तो देखिए फालतू की ओवरथिंकिंग से आपका जो है, नुकसान भी बहुत हो जाता है शहरों में तो। गाँव में तो चलिए देखिए आपको मिल ही जाता है कोई न कोई, घर में आ ही जाते हैं बिन बुलाए भी आ जाते हैं लोग तो। मतलब शहरों में तो ऐसा नहीं है, शहरों में तो आपको स्पेशल इनवाइट जब होगा तभी लोग आएँगे, वरना तो कोई आता भी नहीं है, खटखटाता भी नहीं है दरवाजा। ये सब रहता है।
हाँ, हाँ। जी, जी। अच्छा। जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उम, जी, जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने ऐसा कहीं न कहीं एक, जैसे लोग ब बड़े व्यस्त रहने लग गए हों, ज़्यादा लोग एक दूसरे से मतलब भी नहीं रखते हैं। तो ऐसे में जो दोस्त होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है काम आते है, तो आपको क्या लगता है कि दोस्त क्या हमारे अकेलेपन में इसका अ, एक उपाय बनते हैं? आपका क्या कहना है इस चीज़ में?
हाँ, दोस्ती तो देखिए होनी ही चाहिए आप दोस्त रखिए बहुत सारे मतलब आपके पास होने चाहिए, जिनसे आप अपनी बातें भी बता सकें, उनकी बातें जान सकें और देखिए दोस्त ही है जो आपकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं घरवालों के मुकाबले भी, क्योंकि घरवाले देखिए आपकी सारी बातें नहीं समझ सकते, कुछ बातें होती हैं, जो आपके जो दोस्त हैं वही आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। तो चाहे वो कुछ भी हो तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि हाँ, दोस्ती आप करनी चाहिए। और मैं, भी खुद अपने दोस्तों का सहारा लेता हूँ कई बार तो, मतलब ऐसे ही कुछ भी अगर प्र अ, परेशानी आ जाएँ क्योंकि वो अ, एक्सपिरिएंस्ड होते हैं इन मामलों में। अब घरवालों से तो क्या ही बात कर सकते हैं, हर मामले में नहीं कह सकते। और शहरों में तो देखिए अब आपको अकेला रहना पड़ेगा ही ऐसा नहीं है कि, घरवाले साथ-साथ हर जगह आ रहे हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है। पर आपको कुछ हाँ, वो तो करनी पड़ती है सारी चीज़ें बिल्कुल।
हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ, जी, जी। हुँ, जी, सही कहा। हाँ, बिल्कुल, सही कहा जैसे दोस्तों के साथ रह कर के ना काफ़ी, चीज़ें हमें देखने मिल जाती हैं, अलग-अलग चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलती हैं, बिल्कुल। तो अ, वैसे शहर की भाग-दौर बड़ी ज़िंदगी में, आप सुकून के लिए कैसे समय निकालते हैं? आपको आपका पीस टाइम क्या लगता है?
देखिए, मुझे तो आजकल के समय में तो मैं बताऊँ, तो मैं अपने एक मित्र के साथ ना बाइक राइड पे चले जाता हूँ। तो उ उसपे बाइक है तो, इस शहर में ही हम रहते हैं तो हम जो है शाम की यात्रा पे रोज़ रोज़ तो नहीं पर कभी 2-3 दिन में देखिए वो निकल ही जाते हैं, यहाँ पर पास में ही कुछ जगहें हैं। तो वहाँ पर मैगी पॉइंट है जैसे तो वैसी पॉइंट्स पे जाके न बिल्कुल चाय पीते हैं और जो है अपनी दिनचर्या एक-दूसरे को बताते हैं, हमने ये किया वो किया। तो उससे ज जो है ना थोड़ा सुकून मिल जाता है एक बाइक राइड से जो है। क्योंकि एक, देखिए माहौल भी आजकल तो चलिए अब तो ठंड स का माहौल आ गया थोड़ा, पर इससे पहले एक सुकून की ठंडी हवाएँ चलतीं थीं वहाँ पे गर्मी के समय में। जहाँ लोग जो है तप रहे होते थे, तो यहाँ पे बिल्कुल सुकून की एक हवा चल रही होती थी और उसमें एक अलग ही आनंद रहता था बिल्कुल ही जो मज़ा आता था वहाँ पे। तो कई बार तो कई और दोस्त भी हमें जॉइन कर लेते थे तो काफ़ी उनके साथ भी मज़ा आता था। ऐसा सब कुछ रहता है, तो फिर एक आदंत बिल्कुल सुकून वाला, रहता ही है बिल्कुल हर चीज़ों में।
अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ। बिल अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल काफ़ी आपने सही बता और दोस्तों के साथ हाँ, इधर-उधर निकल जाने से, चाय पीने का भी एक बड़ा अलग आनंद रहता है। तो जैसे आपसे एक बड़ी गंभीर समस्या पूछूँ, तो आपको क्या लगता है, अकेलेपन से मानसिक स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या?
उम, जी। बहुत ज़्यादा पड़ता है। कई लोग तो देखिए इतने पागल से हो जाते हैं, कि क्या ही कहूँ तो एक मेरी महिला मित्र भी हैं तो वो तो बिल्कुल पागल सी ही हो जाती है सच में। मैं तो उसको कहता हूँ कि, "तू तो भई या तो कुछ करा कर गेमिंग खेला कर या कुछ भी।" तो मैंने देखा भी है, खुद भी देखते हैं हम महसूस करते हैं ना जब हम अकेले होते हैं। तो हम अगर हमारे पास काम नहीं है, तो फिर हम ज़्यादा ना चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं फालतू में, जो चीज़ें कभी हुई भी नहीं होती है और कई बार तो है किसी इंसान के बारे में हम इतना फालतू में सोचने लग जाते हैं अकेलेपन में। तो फिर हम सौ तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं फालतू की, जो किसी का ग उसका जो सिर-पैर भी कुछ है ही नहीं मतलब ऐसी चीज़ें फालतू की। किसी के ज कई बार ना जै है उम, अगर अ, जैसे होता है ना कि बाकी शहर में आप अकेले हैं और आपको कोई छोड़ के चला गया फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, अकेलेपन में क्योंकि देखिए सँभालने वाला भी आपको कोई नहीं होता है। तब तो बहुत दिक्कतें वाली बात है तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप बहुत सारे ऑप्शन पहले ही रखिए, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, मतलब बहुत सारे दोस्त बनाई रखिए। तो कोई न कोई एक तो, आपको सँभालने के लिए हो ही जाएगा और फिर जो है एक आनंद में रहिए अपना घूमता-फिरते रहिए, यही सब है जीवन में अकेलेपन को दूर करने के लिए, चाहे शहरों में, चाहे कहीं भी।
हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ, हाँ। जी, जी। तो अ, क्या जैसे कभी कम्युनिटी इवेंट्स या वॉलंटियर करके आपने अ, काम करके ऐसा कुछ अकेलेपन को दूर किया है ऐसे?
हाँ, मैं तो देखिए करता ही रहता हूँ, मैं तो अक्सर जो है, काम में तो काम को प्राथमिकता देता हूँ, मैं तो अपने आपको बिज़ी रखने के लिए देखिए कहीं न कहीं से देखिए काम पकड़ ही लेता हूँ मतलब बिज़ी रह रखता हूँ अपने आप को। चाहे पढ़ाई तो देखिए इतना मैं देखिए करता भी हूँ कई-कई बार बीच में, पर मैं काम पकड़ लेता हूँ इधर-उधर से कि मतलब कुछ न कुछ हो मतलब जिससे ना मैं दिन भर अपने आप को व्यस्त रख पाऊँ। एक जो है क्योंकि सोचने का मेरे को समय ही नहीं मिल पाया फ़ालतू की चीज़ों पे, क्योंकि ऐसा होता है जब हम फ़ालतू की चीज़ों को सोचने में लग जाता हैं ना, तो काम भी हमारा ढंग से नहीं हो पाता है। तो काम में भी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और अब तो मैंने डिस्ट्रैक्शन वाले ना ऐप्स जो है ये भी सब काट दिए हैं, बिल्कुल वॉट्सऐप है जो वॉट्सऐप तो रखा है फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह जो मेन तो इंस्टाग्राम ही जैसे आजकल चल रहा है, तो यही है एक लोगों का सहारा बन रहा है आजकल शहर में ना अकेलेपन को दूर करने का। और इसमें भी देखिए ना लोग क्या है कि जि जिस टाइम ये आपको देखिए रात का टाइम होगा ये आपको सैड कंटेंट देना शुरू कर देगा, फिर आप भी बिल्कुल वैसे हो जाओगे। तो ऐसा मैंने देखा है कि जिस टाइप का कंटेंट ये दिखाएगा ना आप मतलब लाइक कर दोगे, वैसे ही दिखाएगा आपको एल्गोरिदम चला के और परेशान कर देगा आपको फ़ालतू में ओवरथिंक करने के लिए। उश मैं तो कहूँगा कि अगर शहर में आप अकेले हैं, तो आप इससे अच्छा ना गेम खेल लो और ये न मत चलाओ बस ये फ़ालतू की चीज़ें हाँ, बिल्कुल इससे ना बहुत समय बर्बाद होता है और आपके दिमाग की मानसिक अ, सेहत भी बहुत ख़राब होता है, बिल्कुल।
उ जी। हाँ, हाँ। हाँ, सही कहा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा। तो क्या आपने कभी अकेलेपन को समझने की क़ोशिश की है, कि ये क्या है? या फिर इसका समाधान क्या हो सकता है?
देखिए, वैसे अकेलापन तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं, अगर एक नज़रिए से देखूँ तो अकेले जब आप होते हो ना तो आप सौ चीज़ें कर सकते हो। जैसे कोई इंटरव्यू हो गया आप दे रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी से भी बात कर सकते हो आप खुल के, तो ये मैंने देखा है अकेलेपन में। जब आपके साथ कोई होता है ना तो आप देखिए खुलकर ना सारी चीज़ें नहीं कर पाते हो, जैसे मेरा था तो मैं कई बार ना इंटरव्यू देता था या बहुत सारी चीज़ें करता रहता था या कहीं ना किसी को फ़ोन मिला के ना उससे कुछ पूछना भी चाहता था, तो ऐसे में जो कुछ लोग साथ में रहते थे, जैसे रूममेट रहता था तो उसके सामने मैं ये च सारी चीज़ें कर नहीं पाता था। पर जो अ, जब आप अकेले होते हो, तो फिर मैंने देखा आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है क्योंकि, आपको देखिए जब आपके साथ वाला देखिए फिल्में देख रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप जो है पढ़ते ही रह जाओगे और आपका मन ज़रूर देखिए उस तरफ जाएगा ज़रूर कि मैं भी फ़िल्म देख लेता हूँ, ऐसा-वैसा कर लेता हूँ। जैसे कहते हैं ना कि अ अ, एक पल को देखकर दूसरा फल भी जो है, वैसा ही बन जाता है तो ऐसे ही होता है। इससे अच्छा तो अकेलापन ही है पर अकेलेपन का भी आपको देखिए सदुपयोग करना आना चाहिए। आप सही चीज़ों में जो है उसको, उपयोग कीजिए और फालतू की चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं कीजिए मैं तो यही कहूँगा। बाकी तो चलिए चलता रहता।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जी। हाँ, हाँ। हाँ, तो जैसे अगर आप किसी अकेले व्यक्ति को सलाह देना चाहेंगे, तो वो क्या होगी, सबसे बड़ी सलाह जो आप देना चाहेंगे?
देखिए, मैं तो उसे ये कहूँगा कि पैसों का नशा और करें कि जितना ज़्यादा पैसा कमा सकें उतना कमाएँ उसके पीछे और उससे जो रहे के वो घूमें-फिरें या कुछ अपने मनपसंद की चीज़ें खाएँ-पिएँ। क्योंकि देखिए बाकी चीज़ें तो देखिए एक दिन आपको मिल ही जाएगी, जैसे लड़कों को क्या होता है कि लड़कियों का शौक होता है कि किससे बात कर पाएँ या ऐसा-वैसा फिर उनकी चलते उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो इससे अच्छा ये तो देखिए, आपको देखिए शादी करके बाद में भी मिल ही जाएगा सब कुछ मतलब जो भी आपको प्यार चाहिए अगर किसी का। इससे अच्छा पहले ना आप पैसा और करियर अपना बनाइए मैं तो यही कहूँगा और आप ना काम ढूँढते रहिए इधर-उधर से, जो भी आजकल तो कितने मॉडल्स आ चुके हैं, कितनी सारी चीज़ें आ चुकीं हैं ज आजकल तो तकनीक इतनी ज़्यादा है। आप ना मौके खोज़ते रहिए इधर-उधर और काम करते रहिए बस, अपने आप को व्यस्त रखिए, तभी जो है आप इन फ़ालतू चीज़ों पे तो देखिए आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। थोड़ा अगर फ़ालतू से थोड़ा-बहुत समय निकालिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इसी में डीप घुस गए हैं बिल्कुल, थोड़ा-बहुत कर सकते हैं पर बिल्कुल इसकी प्राथमिकता नहीं दीजिए अपने काम जो है आप उसको प्राथमिकता दो पहले अप काम है उसको कंप्लीट करो फिर उसके बाद ज़ ये फालतू चीज़ें जो होती हैं टाइमपास वाली चीज़ें फ़िर इनको करिए। जैसे मूवी देखना हो गया, आप ये भी देख सकते हैं ऐसा नहीं है बिल्कुल शोज़ देखिए बिल्कुल पर अपना काम पहले पूरा करो चाहे जितना मर्ज़ी घंटे का वो हो। क्योंकि उससे फिर आपको ना एक सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि प्रोडक्टिव गया आज का दिन। अब बात है ना लोगों को रिग्रेट बहुत होता है <chuckles> काम ना पूरे होने के बाद तो चाहे थोड़ा-सा भी रहे जाए रिग्रेट होता है। तो वो नहीं रहना चाहिए जो मेरा मानना है।
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जी। जी, जी। जी, ये तो आपने काफ़ी अच्छी सलाह दी है। तो अ, आपको क्या लगता है कि, जैसे अकेलापन एक कमज़ोरी हो सकता है या एक अवसर?
देखिए, दोनों ही हैं, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो वैसा ही है देखिए अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को अवसर की तरह देख रहा है या उसके लिए वो कमज़ोरी की तरह हो रही है, ये चीज़ें। तो वैसे कमज़ोरी तो देखिए आपकी नहीं बननी चाहिए औ आप इसको अवसर के रूप में ही देखिए, इ इस्तेमाल कीजिए इसे, क्योंकि आज के दिनों में देखिए ना आपके पास प्राइवेसी नाम की देखिए चीज़ें बहुत कम रह चुकी है। तो इसलिए ना आपको जो है अकेलेपन का फायदा ज़्यादा उठाना चाहिए। आप अकेले में जो है अपने जो है दिमाग का इस्तेमाल करके जो है काम सीखिए, कुछ अलग सी चीज़ें करिए, क्योंकि शांति भरा माहौल हर किसी को देखिए नहीं मिल पाता है। तो अगर आपको मिल रहा है तो अकेले में रह कर आप अच्छी-अच्छी चीज़ें कीजिए इधर-उधर देखिए नई-नई कंपनीज ढूँढ़िए, कुछ काम ढूँढ़िए। और नए नए लोगों से जुड़िए चाहे कुछ भी करिए पर कमज़ोरी ना बनाइए ये चीज़ को, क्योंकि लोग होते हैं ना कि मैं तो आत्महत्या कर लूँगा या, या ये ज़्यादा ऐसा हो गया रं साजिशें करते रहते हैं, तो ऐसा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप अपना काम कीजिए बस खुश रहिए, मस्त रहिए बस, ये सब चीज़ें रहती है बिल्कुल।
हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। आप आपके उत्तर तो काफ़ी अच्छे थे, बहरहाल आज आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आशा करता हूँ फिर से बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
उम, जी, आपने भी जो है प्रश्न काफ़ी अच्छे-अच्छे जो है मुझसे किए हैं तो उनको भी उत्तर देने में काफ़ी एक आनंद मुझे आया। तो चलिए उम्मीद है फिर दोबारा हमारी फिर से बात हो, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।